Eu acho que também não é não é impossível, eu acho que é é possível.
Eu eu eu acho que é bem possível, e tá logo aí, porque, ainda mais você que é nova, você vai ver isso aí várias versões.
Vamos ver. Tá evoluindo rápido, né, vamos ver quanto tempo demora. <chuckles>
Tá evoluindo rápido demais. É, eu tô disposto. No dia que inventar coração de plástico, cérebro artificial, download da memória, tô tô dentro de tudo. Eu gosto de tecnologia.
Eu também. Eu também, eu acho que toda a evolução é bem-vinda.
Então me colocar num jarrinho de vidro dentro da geladeira para eu falar: "Bom dia e t" pode à vontade.
<laughs> Ai.
Olha foi um prazer falar contigo, a conversa foi muito proveitosa, tá, e eu espero que a gente se encontre mais vezes.
Também adorei. Tá bom, até mais viu, obrigada.
Eu que agradeço, e se precisar de alguma coisa nós estamos à disposição, tá.
Ta bom, tchau, tchau.